Ngasih waktu buat diri sendiri, ya itu karena tadi ya, kayak untuk untuk istirahat, untuk berpikir, juga untuk observasi sekitar, sama men-supply informasi gitu kan. Karena aku setuju banget kalau tadi Kakak, bilang, eee, ketika solo traveling itu kita karena kan mau enggak mau kan kita harus enggak ada teman nih, jadi apa pun yang terjadi kan, eee, yang bertanggung jawab sama diri sendiri kan, ya udah kita sendiri gitu kan. Memang kita perlu sih, kita perlu buat tahu ini langkah berikutnya mau ngapain nih, mau ke penginapan dulu, apakah mau makan dulu, apakah gimana nih, gitu kan. Tapi Kakak, selalu solo traveling apa gimana, Kak?
Iya. Betul. Betul betul. Betul betul. Heeh. Hmm. Iya, betul. Aku, kalau jalan-jalan banyak sendiri sih, Kak, banyak sendiri. Jadi, jarang kayak jalan kayak kayak sama teman atau apa, soalnya pe lebih fleksibel, Kak, lebih fleksibel waktu juga, lebih apa ya, lebih bebas juga, lebih bebas, lebih fleksibel. Dan kadang kalau misalnya kita solo traveling pun lebih banyak kayak, apa ya, kejadian-kejadian bermakna yang terjadi, gitu loh. Kayak ya banyak hal-hal tak terduga yang tapi bermakna gitu loh di perjalanan, eee, pada diri kita. Kayak misalnya dideketin sa eee, orang lokal gitu kan, tanyain "mau ke mana, mau ke mana." Terlepas dari kecurigaan kita ya, misalnya dia mungkin ada motif tertentu misalkan, misalnya mungkin mau nawarin, nawarin misalnya, nawarin makanan apa-apa, nawarin tempat tinggal atau apa, guest house gitu, terlepas dari itu tapi kita kayak berusaha ramah, “oh, mau ke sana, ke sini sini,” gitu. Tetap kayak ramah, jadi kita walaupun solo traveling tetap ketemu dengan orang juga gitu loh ujung-ujungnya.
Oh, wow. Oh, iya iya. Iya. Oke, berarti sering ya, Kak, diajak ngobrol sama, apa ya, orang asing gitu waktu di perjalanan atau di, eee, lokasi kunjungan gitu. Terus malah ada enggak ada yang jadi teman gitu enggak sih, Kak?
Heeh. Oh. Iya ya, eh. Betul. Mmm. Eee, jadi teman ada, kenalan gitu. Jadi kayak, eee, kita, eee, apa namanya, mmm, jalan bareng ya sampai tujuan dia, tapi setelah itu ya berpisah pasti. Eee, namanya perpisahan pasti ada lah perjalanannya, tapi, eee
Oh. Iya iya. Kirain yang bakal jadi teman sampai ini, yang kayak tukeran Instagram gitu oh, ada juga?
Ada sampai tuker-tukeran kontak, ada heeh. Ada tukeran kontak WA ada gitu, cuman karena mungkin kayak ada kesibukan masing-masing juga kan, ada prioritas sendiri-sendiri kan, kita juga kayak kenalan singkat, ya. Ya udah, sebatas kayak, eee eee, tukeran kontak, terus ya mungkin sedikit chat-chat-an, habis itu Story-nya masih ada kayak gitu. Habis itu, setelah lama enggak ngontak, mungkin lama-lama hilang juga, <chuckles> gitu.
Oke, ya ya. Ah, aku penasaran nih. Biasanya Kakak, kalau traveling, karena solo traveling nih, itu apakah, eee, harus harus pasang, apa ya, plan-nya, rencananya itu udah dimatangin sebelum berangkat, atau udah spontan aja kita mau ngapain, ntar lihat nanti gitu, kalau Kakak, gimana?